Ah, então, bora lá. Eh, pra pra não ter essa inter <laughs> Exatamente. Ah, tem tanta coisa, porque, eh, é tão fácil, né, ultimamente, eh, a gente meio que virou um ciborgue, né, que a gente anda com o celular e e e e qualquer lugar que a gente tá, gente fica com o celular, né? Então, eh, essas notificações que vêm, eh, atrapalha muito quando a gente tá estudando, que a gente tá trabalhando, quando a gente tá fazendo qualquer coisa, né. Então, eu tenho alguns jeitos, alguns métodos, né. Então
Sim, uma lista então. <chuckles> Aham. Hum. <laughs> Verdade. É verdade. Uhum, uhum. Me conte qual é o que você mais usa, então?
Então, bora lá. Eh, de rede social eu tenho Instagram, então pra não ter essa interruptação- interrupção, eh, de notificação, eu tiro completamente a a notificação do Instagram, ou seja, qualquer pessoa que manda mensagem pra mim, vídeo pra mim, publica qualquer coisa, eu não vou ter notificação. E e mais isso eu eu limito o aplicativo, eu limito o Instagram.
Uhum. Uhum. Hum. Ah, bacana. Então só vai usar o tempo que você limitou ali. Você estabeleceu quanto tempo?
Aham, ou seja Isso. Então, eh, por dia é 1 hora, eu passo 1 hora no Instagram só.
Gente, incrível. Sério? 1 hora?
Aham, uhum, sim, sim, eh
Olha, você é um ciborgue mesmo por isso. <laughs>
<laughs> É é porque é diário, né? Então se se eu esse é do celular esse negócio, né, q de bloquear aplicativo, aí, tá certo, eu usei por o Instagram diário por 1 hora, aí o celular ele bloqueia, e eu só posso usar o Instagram depois da meia-noite que ele desbloqueia de novo, então é um negócio diário.
Aham. Aham. Joia. Uhum. Ah, joia, certo. Aham, beleza, entendi, muito bacana isso, né, que você consegue ter uma autonomia mesmo, né, de de uso por dia, apesar de ser difícil, ainda ainda mais pra juventude, eh, os jovens acabam se conectando muito a isso e você já tem essa autonomia de se de se respeitar e de limitar, muito interessante. E também das notificações de não receber, porque o fato de você tirar isso, eh, não vai te dar ansiedade de ficar voltando lá pra toda hora, porque chega uma notificação você vai lá ver, né?
Uhum. Isso. Isso.

Não, eh, eu fiz isso em eh, realmente, presenc eh, e eu eu não gostei de fazer em remoto, mas, eh, ela estava puxando demais pra porque ela sempre falou: "Ah, eu que eu eu não gosto de conversar as coisas pra mim", então tá bom vai. Eu eu eu pedi, aí eu falei: "Não, eu quero", aí eu eu a gente se combinou de se encontrar e tal, eh, aí do nada ela ela ela fala: "Ah, eu preciso de um tempo", eu: "Tá bom, vai. "Eu "Hum.
Ah, entendi. Certo. Olha, é, eu eu ia te eu te perguntei sobre isso, porque você falou das notificações, né, e aí quando você tem uma namorada, um namorado, isso é difícil de acontecer, né, porque você vai ter que bloque você vai ter que desativar as notificações também da sua namorada, então eu queria saber se você tinha uma tática diferente com ela, né, porque, eh, de alguma forma ainda mais vocês que namoravam online, como é que vocês faziam com isso?
Uhum. Tá. Isso. <laughs> Aham. Isso. Então, eh, no Instagram eu ainda deixava a notificação des eh, desativada, mas, eh não, eu acho que no Instagram não mudou nada, eu ainda eu tinha que ainda entrar no aplicativo para ver se ela mandava alguma coisa e tal. Ela não e ela não não era muito de Instagram, ela era mais de Tik ela que me fez acessar o TikTok, me viciou um pouquinho no TikTok, mas eu consegui
Uhum. Ah, joia. Hum, olha aí, tá vendo como é, <laughs> as influências.
Pois é, tá vendo? <giggles> Aí no fin
Ai, vocês conversavam por onde?
Mais pelo WhatsApp mesmo, e às vezes pelo TikTok mesmo, que ela ela gostava muito ela gosta ainda muito do TikTok, eh, e e a gente conversava por lá mesmo. Eh, e eu consegui no final das contas desinstalar o TikTok, né, eh, não desinstalar completamente, eu ainda tenho uma conta, porque às vezes o TikTok tem esses esses essas, eh, promoções, assim, né, de de coisa, então, às vezes, eu eu gosto de ver, e e eu instalo o aplicativo, mas depois eu deleto de novo, não fico listando.
Ah, já. Uhum. Uhum. Uhum. Joia. Como assim promoções?
É, tem a loja do TikTok, né.
Ah, beleza, e aí as pessoas acabam, ali, divulgando, eh, produtos no TikTok Shop, né, e aí você acaba recebendo uma notificação de algo que você gostaria, e aí você entra, compra ali através do TikTok mesmo, é isso?
Isso.